Genau, richtig und und wenn's vielleicht hilft es ja auch, dass man nicht im großen Kreis dann die Familienfeiern macht, sondern wenn du die Leute dann so einzelner besuchst, ne, dann deine Großeltern einzeln, ne? Dass man dann da 'n bisschen Druck rausnimmt und dann wer -wer weiß, vielleicht in 5 Jahren, ähm, geht es dann wieder etwas besser. Vielleicht ist das 'ne Option.
Vielleicht ist das sinnvoller. Mhm. Stimmt. Ja, man weiß ja nie, wie sich die Dinge entwickeln und meine Großeltern sind ja nun auch schon ziemlich alt und die haben andere Zeiten erlebt als ich. Vielleicht sollte ich das auch mal berücksichtigen.
Ja, okay. Ja, natü also sich immer so 'n bisschen in den Gegenüber hineinversetzen ist natürlich auch gut und wichtig, aber natürlich sollte man sich dann wo sollte man sich wohlfühlen, ne, innerhalb der Gruppe dann dementsprechend und das ja.
Ja, und das ist halt nicht der Fall und deshalb reden wir ja miteinander, weil ich mich wirklich unwohl fühle in meiner eigenen Familie und immer das Gefühl habe, es ist gar nicht meine Familie.
Genau. Ja. Richtig, und es da das darf ja nicht und das darf ja nicht zur Belastung werden, ne, das ist ja klar, dass das nicht, äh, immer also, wenn wenn dann 'n Familienfest ansteht, dass man dann 'n schlechtes Bauchgefühl bekommt, das sollte ja nicht so sein.
Eben. Mhm. Ja, Bauchgefühl ist gut, ich bekomme sogar manchmal schon Bauchschmerzen.
Ne, oh ja, okay, das ist ja natürlich deutlich zu viel. Vielleicht ist es da tatsächlich tatsächlich so, wie du gesagt hast auch die die beste Lösung, denke ich, ist es dann auf jeden Fall, ähm, dann da mal 'n bisschen Druck rauszunehmen, vielleicht die Leute einzeln zu treffen und die Familiefeiern mhm.
Absolut. Mhm, gut, den Tipp werde ich beherzigen und, äh, schauen, wie ich bis dahin mein Leben gut gestalte am besten eher meine Freunde treffen, mich meinen Hobbys widmen und ich glaube, dann werde ich auch mit meiner Fi Familie einigermaßen klarkommen.
Genau.